Hallo, wie geht's?
Ja, hallo. Mir geht es ganz gut und ich hoffe, bei dir sieht es genauso aus.
Ja, bedanke mich der Nachfrage. Alles gut bei mir, ich fühle mich wohl. Also
<chuckles> Das freut mich.
oftmals muss ich leider an an an den ganzen Müll denken, den wir so verursachen auf der Welt. Was meinst du denn? Wie beeinflusst Plastik unsere Meere und Tiere?
Ah, ich glaube, das ist wirklich 'n Höllenzeug, ne, also, der ganze Plastik, weil's ja in in großen Mengen, äh, in in die Meere gelangt und ich glaube, da gibt ja ma ja, mittlerweile gibt's ja so diese riesigen großen Plastikteppiche, die da irgendwie im im -im Pazifik oder im Atlantik rumschwirren.
Mhm. Mhm.
Und, ähm ja, das ist ja auch oft dieses grobe Plastik und das braucht ja e ewig, bis das sich mal zersetzt, und dann hast du ja noch die da da da dadurch, dass das ganze Mikroplastik auch noch entsteht, was die Fische dann essen. Ähm, im Endeffekt essen wir es dann auch wieder, ne?
Mhm. Ja, furchtbar. Ja, wir haben es ja auch schon im Körper mittlerweile, also, ganz, ganz schlimm. Und auch, äh, Strohhalme und auch diese Netze, diese Nylonnetze und diese Taue, die dann in dieser, äh, äh, Fischerei verwendet werden, äh, wo die Tiere dann drin eingewickelt sind und da elendig, äh, wirklich sterben. Äh, es ist wirklich eine Schande, auch wie unsere Riffe kaputtgehen, die uns ja auch schützen und uns Nahrung geben.
Genau. Genau. Ja, genau. Mhm. Ja, sehr traurig. Ja.
Es hat verheerende Auswirkungen.
Ja, das werden wir alle bitterböse am eigenem Leibe irgendwann spüren. Ja.
Das denke ich auch und mir tun dann besonders auch noch die zukünftigen Generationen leid, denn für die wird das ja noch gravierender werden. Ähm, und was ich so schlimm finde, ist, jeder weiß es
Ja.
und keiner tut was. Wozu haben wir denn überhaupt Politiker, wenn die sich nicht um solche brennenden Themen, und das ist nun mal brennend, kümmern und dann auch die richtigen Verordnungen veranlassen. Ähm, ich habe
Mhm. Ja, genau. Man weiß es eigentlich schon so lange und trotzdem, ne, ähm, wird jedes Jahr immer mehr Plastikmüll produziert, obwohl man schon so lange davon redet: „Und ja, wir müssen da was gegen tun und hü ha ho.” Ähm, aber aber irgendwie ist genau der Gegenteil, äh, der Fall, ne, dass dass nicht reduziert, sondern, äh, immer mehr gesteigert Plastikproduktion. Ja.
Mhm. Ja. Ja. Es wird immer mehr, ja, es wird immer mehr und und keiner scheint der Sache Einhalt zu gebieten und wie du schon sagst: „Wir ha haben ja schon ganze Inseln aus Plastik.” Es gibt natürlich mittlerweile auch ganz tolle neue Initiativen. Die Frage ist dann nur, wie werden die genutzt. Also, ich hatte schon mal erwähnt, äh, dieser Junge, der da ‘ne Technologie erfunden hat, äh, für selbstzersetzendes Plastik. Dann habe ich auch gesehen, dass Plastik zu Baumaterialien, ähm, in Afrika umgemodelt wurde, also, dass man dann mit Plastikmüll Häuser bauen könnte, ne?
Mhm. Genau. Genau. Ja, ah, stimmt, ja, genau, jetzt, wo du das sagst, dass Mir fällt da auch grade was ein, ist jetzt zwar nicht die Superlösung so, aber, ne also, es gibt ja erfinderische, äh, Reichtum, sage ich mal, und in Indien weiß ich, dass die ganz armen Leute es ja auch ganz schwer haben, äh, in diesen Wellblechhütten, dass die sich halt mega aufheizen, und da habe ich gesehen, dass da auch irgendwie 'n Junge wie so 'n Fla die Flaschen aufgeschnitten hat
Mhm. Ja. Mhm. Ja, klar. Mhm.
und dass der Wind von draußen in die große Öffnung geht und, äh, durch den Flaschenhals die Luft nach innen kühler wird, also, es wäre wie in deinem Mund wenn du mit offenem Mund ausatmest, kommt ja warme Luft, und wenn du die Li Lippen spitzt, kommt ja kalte Luft. Und so haben die wirklich geschafft, dass sie die, äh, Wellblechhütten um einige Grad, äh, angenehmer machen können, und d das war dann schon 'ne große Erleichterung für die Menschen, weil die dann auch einfach einfach schon besser schlafen konnten und sowas, also
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, das glaube ich. Na ja, es wird schon einiges gemacht, und grade besonders von Menschen in Not, die ja auch keine anderen Rohmaterialien haben, um was zu bauen oder so, und es gibt schon gute Initiativen. Die Frage ist natürlich nur, wenn man dann solche Erfindungen hat, wie werden die umgesetzt? Warum, äh, sitzen die Regierungen da auf ihrem Hintern und stürzen sich da nicht sofort auf sowas und sagen: „Okay, das machen wir, da stecken wir Geld rein, und ab jetzt darf's nur noch so gemacht werden.“ Genau, es geht doch nur ums Geld mit allem.
Mhm. Ja, genau und ich glaube, das ist das gute Geld, ne? De
Was auch so sch j ja?
Das ist ja. Das ist wieder das Traurige an der Sache, ne? D dann kommt eigentlich ei jemand mit 'ner sehr, sehr guten Idee
Mhm.
und dann finden sich da keine richtigen Unterstützer, weil nämlich auf der anderen Seite das at alte System ja schon ganz gut läuft und da immer mehr Profit gemacht wird, und dann, ja, hat man gar kein Interesse an 'ner gu anderen Lösung, ne?
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, und wenn man so sieht, wie Tiere dann, äh, irgendwo also, grade Meerestiere, die dann irgendwo stranden, und wenn die dann, äh, so 'ne Obduktion machen und feststellen: „Ja, der hat so und so viel Plastik im Magen gehabt, der Wal oder der Delphin.“ Ähm, oder wie gesagt, wenn sie sich dann in diese, äh, Leinen verwickeln und da nicht mehr rauskommen. Strohhalme sind auch ganz schrecklich, auch für Schildkröten und solche Tiere.
Mhm. Ja. Ja, ja, genau, habe ich auch in so 'n Video mal gesehen, wo so 'n t äh, Strohhalm so 'ner, äh, Schildkröte in der Nase feststeckt.
Ah, ne, also, äh, man möchte wirklich weinen, wenn man's sieht. Es ist sehr traurig, deswegen muss man halt auch seinen Müll, äh, w wenigstens nicht in Küstenbereichen irgendwo lagern oder wegschmeißen und natürlich auch immer mitnehmen und aufheben. Aber damit ist es ja leider nicht getan.
Das war echt jetzt oh. Aber selbst das das haben sie ja rausgekriegt. Genau das haben sie da habe ich letztens mal auch ‘ne Doku drüber gesehen, dass, äh, recycelter deutscher Müll dann einfach irgendwo auf den Philippinen oder Indonesien irgendwo landet und dann auch wieder im Meer kommt äh, im Meer landet im Endeffekt oder so, ne, also, ne?
Ist so. Ja das ist wichtig. Genau, das Recycling ist so wie, ja, du sortierst da fleißig und meinst, du tust was Gutes für die Umwelt, dann wird das, äh China war unser, äh, Hauptmüll-Abnehmer auf der Welt für lange Zeit. Die haben jetzt aber mehr oder weniger damit aufgehört. Also, der ganze Müll wurde da hingeschleppt, äh, und wenn du mal siehst wenn das dann alles da liegen bleibt. Das sind ganze Landstriche voll mit Plastik und natürlich, alles geht wieder ins Meer, am Ende des Tages.
Mhm. Okay. Ja. Ja. Ja, genau, und Verbrennen hilft ja auch nicht, ne, also, ist ja wirklich Teufelszeug, Teufelszeug.
In tja. Es i ja, ne, man müsste einfach wirklich id auch in in zum Beispiel Hanf investieren, da kann man ja sehr gut mit verpacken. Es gibt, wie gesagt, viele Technologien und viele Innovationen
Ja, oder Bambus, ne, also, Bambus ist ja auch, ne es gibt Bambusarten, die, äh, weiß ich, 1, 2, 3 m am Tag wachsen. Da kann man ja unendlich, äh, eigentlich gutes Material, äh, äh, für für Dinge, äh, verwenden.
Bambus, ja. Ja, und auch die Blätter so anstatt irgendwelche Lebensmittel dann in Plastik zu legen, könnte man auch Blätter benutzen und die Sachen da einbinden. Und würde ja auch noch schöner aussehen, also, ich hätte da auch 'n besseres Gefühl dabei.
Ja, genau. Ja, ich auch. Also, ich muss auch sagen, ich hole mir da schon seit seit circa 2 bis 3 Jahren hole ich mir jetzt auch gar keine Plastikzahnbürsten mehr. Ich habe jetzt immer die die aus Holz, aus Bambus oft.
Mhm. Auch schon mal was Gutes.
Also, da bin ich dann so ja, also, so Kleinigkeiten, ne, aber wenn man überlegt, so jeder würde es machen, zum Beispiel nur in Deutschland, und jeder durch jeder verbraucht, äh, ungefähr 4 oder 5 Zahnbürsten im Jahr, und, ne, wird auf die Bevölkerung hochgerechnet, dann sind das auch, äh, v ne, sagen wir mal 400.000.000 Zahnbürsten aus Plastik.
Mhm. Ja, mindestens. Ja, ja. Ja, schöner Berg, ne? Und ja, oder auch so so Kosmetik-Container, also, ich habe schon manche Sachen, die sind auch aus Bambus gemacht, also, so 'ne Puderdose oder so, könnte man doch auch für Deo benutzen, ja? Würde wunderbar gehen, wäre auch nix anderes. Aber nein, alles dieses harte Plastik und was mich hier auch noch so annervt, ist, wenn du hier Waschmittel kaufst im Laden, dann sind das so riesen Plastik-Oschis aus diesem ganz harten Plastik und je besser das Waschmittel, desto fürchterlicher die Verpackung, und das kostet ja auch noch richtig Geld und
Ne, und Mhm. Ja. Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm, ja. Das stimmt.
Stell dir mal vor, wie viel davon jeden Tag verkauft werden. Wo soll 'n der ganze Dreck überhaupt noch hin?
Ja, richtig. Ja, äh, da darf man eigentlich also, ne, klar, wenn man mal so 'n bisschen l länger darüber nachdenkt, dann w kann man schon vieles finden, wo man drauf verzichten kann oder da was man verbessern könnte, einfach, ne?
Mhm. Ja, ich kaufe jetzt zum Beispiel nur noch diese äh, das sind so einfach so so kleine Seifentücher die kommen auch in so 'nem Karton und die lösen sich dann im Wasser auf und werden zu Waschseife.
Mhm. Ja.
Äh.
Ah, okay.
Das finde ich jetzt schon mal ganz gut, das ist schon mal 'n Schritt in die richtige Richtung. Die riechen jetzt zwar nicht so toll wie das Flüssigzeug da, äh, aber okay, das ist so 'n Abstrich de sauber sind werden die Sachen, gut ist, da benutze ich jetzt das. Also, ich fasse dieses Plastikzeug nicht mehr an, aber ich wollte dir noch sagen, weil wir ja beim Thema Plastik für m m unsere Meere und Tiere sind, äh, da gibt es eine super Doku, die möchte ich jedem Menschen auf der Welt empfehlen.
Ja. Hauptsache macht sauber, ne? Mhm. Ja. Okay.
Die heißt „Seaspiracy“, also, wie Conspiracy, Seaspiracy. Meer, ne? Und die gibt es auf Netflix.
Mhm. Okay. Ja.
Und da geht es genau um dieses und, äh, andere Themen. Äh, das musst du gesehen haben. Das ist sowas von, äh also, man wird ‘s nicht glauben können, was da für Machenschaften auch ablaufen. Äh, zum Beispiel mit dem
Ja. Ach so, okay, dann wird so richtig so die Hintergeschäfte werden mit ab abge äh, leuchtet und
O mein Gott, also, da wirst du mit den Ohren schlackern. Ist kein schönes Thema, aber ich würde sagen, das das sollte Pflicht sein
Okay.
dass sich das jeder mal anguckt. Denn zum Beispiel die s
Die Wahrheit ist halt nicht immer schön, ne, aber man sollte die Wahrheit kennen da, ne?
Das finde ich auch, da gebe ich dir recht. Zum Beispiel so als kleiner Auszug aus dem Film. Äh, diese Tuna-Dosen, ja, delfin-freundlich.
Mhm. Ja.
Das ist alles ein abgekartetes Spiel.
Okay. Oh, nein.
Es gibt keinen delphinfreundlichen Thunfisch, den gibt es nicht. Und also, nachdem ich das gesehen habe, habe ich meinen Fischkonsum
Okay.
extrem eingeschränkt oder schon fast abgestellt.
Ja. Okay.
Das ist jetzt nicht, wenn i wäre ich jetzt in Griechenland oder Italien und da ziehen sie den Fisch ausm Meer, den darf man essen. Aber alles, was aus der Hochseefischerei kommt, egal in welchem Land, die einzige Art für uns das Meer zu retten, mit seinem Fischbestand, ist aufzuhören, diesen Fisch zu kaufen.
Ja. Ja, jetzt, wo du wo wo ich es höre aus deinem Munde, sage ich mal. Ja, ist einleuchtend. Also, wo ich jetzt im Urlaub war, muss ich sagen, äh, wenn ich dann irgendwie auf der Insel war, in in der Nähe des Meeres bin, dann esse ich auch ganz gerne mal 'n Fisch, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ist halt auch f ne, man man merkt er ist frisch und das ist einfach
Ja. Ja. Ja. Ist auch in Ordnung.
Ja, aber jetzt, wo du's sagst, glaube ich, ja, also, das ist 'ne gute Idee, dass man vielleicht auf diesen Dosenfisch und den ganzen Kram einfach mal komplett verzichtet.
Ja, ich esse auch noch ab und zu mal Thunfisch, weil irgendwie ist das halt so 'ne Sache, die mag auch fast jeder gerne. Okay, i ist ja auch lecker. Aber Stand halt dann jede Woche, dann vielleicht nur noch einmal im Monat, oder alle 2 oder 3 Monate. Weißt du, wenn jeder sich so zurückstufen würde und ich kaufe auch so im Supermarkt keinen Fisch mehr. Wenn ich weiß, wo der Fisch herkommt, der kommt jetzt hier aus dem Meer oder dem Fluss, den hat noch jemand normal gefangen: Alles klar, den esse ich. Wenn es aber dann zweifelhaft wird, wo dieser Fisch denn überhaupt herkam, also, wenn da irgendwie Industriefischerei mit involviert ist, müsste man wirklich konsequent nein sagen, denn die zerstören wegen einer Fischart dann alle anderen Fischarten in der Gegend und die lassen ihn auch die Zeit nicht, äh, da wieder für Nachwuchs zu schaffen. Es ist es ist tragisch. Aber guck dir den an, du wirst, also
Ist ja auch lecker. <chuckles> Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Genau, das ist auch, ja. Mhm.
wirst einiges an Informationen kriegen.
Ja, also, hört sich sehr interessant an. Werde ich mir auf jeden Fall gleich direkt mal aufschreiben und, äh, dann werde ich mal schauen, ob ich das finde und
Mhm.
wenn ich mental gestärkt bin, werde ich mir das mal anschauen.
Ja, ja, man muss ja da den richtigen Tag für sowas aussuchen, denn das sind ja keine leichten Themen, aber wie du schon sagt sagst, es ist gut, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich ich werde auf jeden Fall, äh, mal nachschauen. Und dann danke ich dir auch für den guten Tipp mit dieser Dokumentation.
Gern geschehen, ja, die passte gerade zum Thema. War echt nett, mit dir zu reden. Und gerne wieder. Bis bald, ne?
Ja, fand ich auch. Ja. Alles klar. Dann schönen Abend noch. Und ja, dann hoffentlich bis bald, jo.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
Tschüss.
Danke. Tschau.